Eh, aku pengen curhat dikit deh. Soalnya aku lagi rada kesel. Iya, aku lagi rada kesel sama rada bingung juga sih. Jadi aku tuh punya teman, <chuckles> iya, karena, eee, aku tuh punya temen yang dia itu dominan banget. Nah, jadi ceritanya aku tuh sering, eee, aku kan kerjanya WFH ya, jadi, eee, hari-hari itu
Wah, curhat apa tuh? Gimana? Kesel tapi bingung. Heeh. Di rumah berarti.
nah, hari-hari itu aku seringnya ke kafe, jadi, eee, WFC sih namanya. Dan, eee, aku tuh sering bareng dia. Dia itu teman kantorku yang lama dan dia juga kerjanya sering, eee, di mana-mana, jadi ikut WFC sama
Mhm. Dia WF WFA juga, WF work from anywhere. Oke.
Betul. Betul. Nah, mmm, jadi s kita tuh hampir tiap hari bareng dan karena dia umurnya itu lebih tua, eee, 10 tahun di atasku. Mmm, jadi dia orangnya tuh agak dominan, gitu, eee, punya di dia punya kemauan sendiri, dia, eee, suka, apa ya, bisa dibilang suka ngenekel keinginanku gitu, atau pendapatku gitu, misalnya nih, eee, bossy sedikit, tapi lebih ke enggak nerima pendapatku sih dan permintaanku, gitu. Misalnya, eee, ketika dia ketika kita janjian nih sama WFC, terus dia, eee, dat eee, dia minta aku jemput nih. Tapi ketika, eee, aku jemput tuh dia ternyata belum beres. Baru sejam, baru dia beres untuk keluar. Nah, sementara iya, sementara kadang aku juga enggak bisa untuk nolak permintaan dia. Karena kan aku juga punya ini ya, punya, eee, aku da ad dari pagi itu harus offline. Bener bener bener. Jadi aku dari pagi harus online, sementara harus nungguin dia. Jadinya aku kayak bingung, gitu. Nah, mungkin kamu ada saran enggak ya, kira-kira gimana ya ngadepin dia? Karena aku udah mulai di titik yang, eee, lumayan capek sih. Mhm, bener.
Wow. Mmm. Iya. Agak bossy nggak? Wow. Heeh. Jadi kamu nungguin sejam? Ada sopan santun, gitu, ya. Jenuh. Kalau aku ngelihatnya ya, eee, aku ting ngerti banget ya perasaan kamu kayak jengkel, tapi kayaknya nggak seru kalau misalnya cuma sendirian di kafe, iya kan? Tapi kalau misalnya sama dia lagi dia lagi, masalahnya kayak nggak kelar-kelar, ya.
Iya. Bener bener banget, Heeh. Betul.
Nah, aku mau tanya dulu nih, kamu udah pernah ini belum, kayak mengutarakan isi hati?
Oke, mmm, aku pernah dan walaupun mungkin isunya itu bukan soal yang ngejemput pagi-pagi ya. Jadi ket mhm, sering banget misalnya aku lagi kayak ngasih tahu pendapatku nih, eee, soal ABCDE gitu, terus dia tuh tipikalnya yang selalu nolak pendapatku, eee, nolak, e misal
Udah. Oh ini isu lain? Mhm. Dari kalimat pertama? Maksudnya kayak langsung
Iya, ya, itu tuh beneran dari kalimat pertama sampai kedua aku baru ngomong dia, "Gak gak gitu gak gitu, harusnya gini." Gitu, terus kadang sering juga misalnya kita mau makan siang, nah kita udah milih nih, "Eh kita mau makan di mana ya?" Kadang kan kalau di cafe itu kan bosen ya. Jadi eee, "Mau makan di mana?" Oh, eee aku bilang, "Makan di sini aja yuk!" "Ah enggak enggak, itu eee, enggak enak, gini gini gini." Gitu. Terus kadang, eee, dan itu sering banget dan selalu akhirnya tertuju pada kemauannya dia. Nah aku tuh ngelihat kalau misalnya aku sampein pendapatku soal hal yang bikin aku enggak enak, dia tuh akan tetap kayak gitu, akan tetap mem mementingkan pendapat dan perasaannya dia sendiri sih.
Mhm. Wow. Mhm. Apa tuh? Mhm. Oh, pasti capek banget ya, maksudnya kamu gimana kamu mau mengutarakan perasaan kamu tentang betapa menjengkelkannya dia. Kalau misalnya kamu baru mulai dengan apa, nggak suka sama dia yang menolak pernyataan kamu aja dia udah kayak gitu banget ya?
Ya. Tul, betul, gitu. Jadi aku agak, mmm, agak-agak jadi aku agak-agak kayak, eee, antara males tapi aku juga tahu di sisi lain kan dia juga punya banyak sifat baik lainnya ya. Dia baik banget memang gitu. Jadi aku makanya aku i bilang tadi aku bingung sih.
Terus? Oh kamu ap apa tuh? Oh bagus sih, mhm. Coba kalau misalnya ini, kamu udah pernah nyoba belum, eee, gini, dia tipe yang to the point yang maksudnya yang langsung ke inti atau basa-basi dulu?
Dia itu tipe yang to the point.
Kamu udah pernah coba to the point aja gitu kayak menghilangkan sejenak, eee, apa perasaan ewuh pakewuh ya kalau misalnya orang Jawa ya, eee, sama atau nggak enakan tuh dihilangin sebentar aja langsung. "Aduh, masa lu nggak dengerin gue mulu sih dengerin gue dong sekali-sekali." Nah gitu.
Iya, heeh. Oke, kalau untuk itu belum pernah sebenarnya. Cuma, metodeku sa kalau sama dia tuh aku sukanya sarkas aja sih. Karena, eee, <laughs> itu dia tuh poinnya, aku bingung banget, asli, eee, cuman sarkasku kemarin itu, eee, seringnya aku sarkas, mmm, mungkin dia dia nganggapnya bercanda kali ya. Aku ngeliatnya dia ngelihat itu sus sebagai sesuatu yang bukan serius dan bukan keluhanku gitu. Tapi kalau satu poin iya, eee aku takut
Hmm. Mmm. Dia ngerti nggak? Mhm. Nah. Pasti kamu malah sebel gak sih? Ini orang ngerti nggak sih, sama omongan gue barusan gitu?
Betul, aku tuh takut aku masih bisa memaklumi sampai sekarang. Tapi aku takut takut dari titik meledak kayak gitu.
Mhm. Nah, itu dia, itu enggak sih malah yang dihindari?
Nah. Iya, makanya mhm, aku bingung aja sih kira-kira gimana ya, eee, caranya? Dan, eee, aku sekarang enggak apa-apa deh untuk, eee, apapun yang kamu saranin, aku akan coba tapi, mmm, dan aku nothing to lose aja, gitu.
Heeh. Enggak, baru inget. Nah, kalau menurut aku ya, kamu tuh sebenernya udah bagus sih berusaha menjaga, apa ya, men masih menjaga hubungan baik dengan cara udah sarkas-sarkasin dulu deh gitu, ya kan? Supaya nggak terlalu selek lah, kalau misalnya dia ini, apa, "Ih, kok lo nggak suka sama gue sih ternyata?" gitu kan.
Iya iya. Betul. Mhm.
Tapi coba deh, kayaknya soalnya ada orang, ada orang-orang yang nggak ngerti sarkas kayak misalnya orang sarkas sama dia nih, tapi dia mikir, eee, "Dia tadi sarkas atau maksudnya emang itu, ya?"
Oke. Iya, paham. Paham paham.
Iya kan? Heeh, jadi kalau menurut aku mendingan to the point aja, 1 kali atau 2 kali, gitu.
Oke. Eee, aku paham. Jadi, mmm, memang, eee, mengenyampingkan dulu, eee, perasaan dia kali ya. Terus, eee, terserah deh mau tersinggung apa enggak, yang penting aku nyampein dulu pendapatku dan perasaanku, biar dia juga ngerti. Karena iya sih aku paham karena kalau, eee, selama ini aku sarkas juga aku nggak ngerti juga, dia tuh ngerti apa enggak, dia paham apa enggak dan dia nganggep itu
Heeh. Mhm. Betul. Iya kan, daripada capek sendiri.
Betul. Jadi, aku enggak tahu dia it nganggep itu serius apa enggak, gitu. Dan, mungkin aku akan coba untuk, eee, to the point, sih. Eee, tapi kira-kira menurut kamu nih, mmm, mulainya gimana, ya? Dan dalam kondisi kayak gimana, ya? Aku tuh takut dia meledak aja, sih.
Mhm. Ah, itu dia! Antara dia yang meledak duluan, atau kamu yang meledak duluan. <chuckles>
Nah, itu dia. Aku enggak tahu. <chuckles>
Kondisi di mana, eee, misalnya yang simpel aja, milih tempat makan.
Oke.
Ya, misalnya kan, eee, "Jangan di situ, itu nggak enak men menunya." Gitu-gitu. Terus kata dia, "Ah, sekali-kali gue dong yang milih!" Bilang gitu. Jadi, tetep bercanda tapi langsung ke tujuan.
Iya. Oke. Oke, paham paham paham. Iya.
Ngerti nggak? Jadi, santai tapi nggak sarkas. Kayak tetep, "Sekali-kali gue dong yang milih, lu mulu, kan gue juga doyan di sini." Gitu.
Oh. Iya iya iya iya. Jadi, eee, memang aku, eee, utamain untuk, eee, langsung-langsung aja, dan mengenyampingkan ketidakenakanku kali, ya. Jadi
Iya. Iya. Soalnya menurut aku, kalo misalnya kalian kan udah, maksudnya, udah klop lah. Kalo misalnya kamu ngerasa WFC enak sama dia, berarti kan udah nyaman, kan. Tapi, hubungan kan dua arah, ya? Nggak bisa kayak kita yang ngalah terus, gitu. Berarti nanti emosi kita itu terkuras dengan sendirinya gitu loh, setiap membersamai dia, gitu. Maksudnya biar kamu juga happy, dia juga tahu diri, gitu.
Iya, betul. Betul betul. Oke. Iya, sih. Iya. Itu tuh yang aku rasakan tuh. Karena sampai sekarang, eee, di samping semua kebaikan dan, eee, asyiknya dia, aku tuh appreciate sebenernya. Tapi, cuma satu hal itu yang bikin, eee, lama-lama tuh aku energinya lumayan terkuras sih. Karena dia tuh sering sering bossy juga beberapa kali, terus, eee, minta sesuatu, dan aku tuh, ya, harus ngikutin jadinya gitu. Eee, dan, makanya sih aku, eee, m kayaknya emang butuh untuk ngasih tahu dia secara langsung, gitu. Cuma, eee, kan dia anaknya yang, eee, cukup keras kepala, ya. Menurut kamu nih, apa aku kalo misalnya nanti setelah aku ngomong, dan, eee, aku jad iya, aku ngomong dia marah juga, eee, dan kita berakhir dengan tidak baik, menurut kamu, e gimana?
Mhm. Mmm. Betul. Mhm. <chuckles> Mhm. Yap. Mhm. Dia marah juga? Jadi, hubungan yang sehat itu bukan yang nggak ada konflik. Iya, ketika ada konflik dan kalian bisa, apa ya, menyelesaikannya secara dewasa, itu berarti kalian hubungannya sehat. Kalau misalnya dia nggak bersedia untuk, apa ya istilahnya ya, kayak eee, mengikuti kemauan ma kemauan kamu juga gitu loh. Kalau dia kalau dia nggak bersedia beradaptasi, berarti emang nggak cocok, gitu. Dicocok-cocokin selama ini. Soalnya kalau misalnya hubungan 2 arah walaupun pertemanan ya, itu tetap harus timbal balik, gitu. Kalau menurut aku ya.
Oke. Oke. Iya iya. Oh, oke. Oh, oke. Berarti iya, sih, bener bener bener. Jadi, eee, bisa jadi nih eee, enggak tau iya apa enggak, tapi bisa jadi memang di
Iya, kan? Mhm. Dia mungkin akan marah sedikit. Cuman kan kalau misalnya dia juga menganggap kamu sebagai teman yang asik, dan, apa ya, eee, worth it, gitu, untuk ngobrol, menghabiskan waktu bersama, dia pasti bakal ngalah juga.
Hmm. Iya. Iya, sih, eee, dan, mungkin emang aku harus komunikasiin itu aja, ya? Biar kita sama-sama enak. Karena iya, sih, siapa tahu dia juga nggak tau apa yang aku rasain kan? So, mmm, oke, deh, aku ke kayaknya bakalan mulai untuk, eee, ngasih tau dia apa yang aku nggak suka, apa yang menjadi hal yang ganjal di aku selama ini, dan semoga dia bisa eee, ngerti ya, dengan mhm, bisa nerima juga soal, eee, keresahanku. Dan aku berharap, eee, semuanya bakalan baik-baik aja sih. Jadi, mmm, kita masih bisa WFC bareng tiap hari. <chuckles> Makasih banyak, ya? Mhm. Makasih banyak, eee, saran-saran dari kamu, eee, ngebantu aku banget sih. Jadi, aku tahu apa yang mau aku lakuin sekarang, dan nanti aku bakalan share ke kamu deh soal progresnya nanti mungkin kita bisa cerita lagi, ya?
Iya. Mmm. Betul. Menerima. Mhm. Amin. <chuckles> Ya, tetep harus temen, ya. Oke, deh. Semoga kamu bisa, apa ya, mengelola emosi sebelum menyatakan to the point itu. <chuckles> Semangat, ya. Jangan sampai membiarkan energi kamu terkuras. Seiring dengan berjalannya waktu.
Iya, sih. Betul betul betul. Siap. Oke, deh. Makasih. Mhm. Makasih banget makasih banget. Mmm, seru banget ngobrol sama kamu juga, dan, eee
Iya, seru banget deh. Jadi pengen denger curhatan lagi. <chuckles>
<chuckles> Siap. Aku pasti bakalan update nanti, ya. Makasih banyak, ya!
Oke. Thank you.